Non è per forza una cosa negativa. <chuckles>
No, no, ma che. Però ecco, tipo se
Stai utilizzando il tuo tempo per altro.
Eh sì e esatto, che è da dici che ho tolto il Game Boy da il gioco, i videog sì comunque non sai che c'è? Che quando ci gioco c'ho sempre la sensazione che
<chuckles> Stai perdendo tempo?
Sì, che dovrei investire il mio tempo in qualcosa che mi potesse mi possa far stare tranquillo con la con la c testa.
Mh-mh. <chuckles> Eh devi fare devi farti assumere per giocare. <chuckles> Vai a fare i campionati. <chuckles>
Vero? Vero? Dovrei vedere se se esiste un modo, però stavo pensando di investire sulle carte pure io, cioè
Oppu Mh-mh, oppure inizi a giocare a a fare le stream. <chuckles>
Eh, pure, pure. Quello su Twitch dici?
Sì.